ลองค่ะ ก็คือเราก็ได้เงินแล้วนี่ เราก็ซื้อใหญ่เลยค่ะ ช็อป ช็อปมันเลย เราก็แบบ อืม เพราะเขาให้มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน เพราะเราบอกว่า "ถ้าจะให้เราแบบว่าซื้อเสื้อผ้าใหม่ เงี้ย ก็เอาเงินมาสิ" เขาก็เลยแบบ อืม ให้มาก้อนหนึ่งเลยอะ แล้วเขาก็แบบ "อา ไปช็อปมา แล้วต้องใส่ให้ดูด้วยนะ" ใช่ ว่าแบบ เออ เราแบบไม่ได้เอาเงินไปอย่างเดียว ไรอย่างเงี้ย ต้องใส่มาให้ดูด้วย อือ
อา ดีนะ ช็อปปิง อืม อา อือ อ๋อ อา! โอเคอะ อืม อุ๊ย ดีจังเลย เออ แต่ว่าอันนี้ เป็นการแบบว่า เอ่อ เป็นการแนะนำ แล้วก็ให้การสนับสนุนด้าน ด้านการเงินด้วยอะ คือ แบบ ดี มาก ๆ เลยนะครับ ฟังแล้วก็รู้สึกว่า เออ เป็นการแนะนำที่มีประโยชน์ ใช่ แล้วก็ ทำได้ด้วย เออ แล้วแบบเนี้ยครับ ถ้าพูดถึง อืม
มันก็เหมือนจะ ดีแหละค่ะ มัน อืม ไม่ แต่จะบอกว่า ค่ะ ยังไงนะคะ?
อ่า บอกว่าอะไรนะครับ? ต่อได้เลย
อ๋อ ก็บอกว่า เนี่ยค่ะ มันดูเหมือนจะดีค่ะ แต่ ว่ามันก็แอบมีนัยอะไร ส แบบซ่อนเอาไว้อยู่ <laughs>
อ้าว โอ้ มีหักมุม อุ๊ย ตายแล้ว อา ยังไงครับ เราไปรู้ได้ยังไง?
อา เราอะ เรา ก็คือแบบว่าเหมือนพอเราใส่กระโปรง เขาก็จะแนะนำเราไปเรื่อย ๆ นะ ว่าแบบ "เนี่ย ใส่กระโปรงสไตล์แบบนี้ดูสิ" ไรอย่างเงี้ย แบบมันก็จะเป็น
อืม เอ๊ะ! ทำไมดู detail เยอะจังเลย <chuckles>
ใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะ เออ เราก็เลยแบบว่า "เอ๊ะ! แปลก ๆ" ไรอย่างเงี้ย ตั้งแต่ให้เราอะลองเปลี่ยนเป็นใส่กระโปรงแล้ว ไรอย่างเงี้ย
ใช่สิ นั่นน่ะสิ อืม

ไม่ค่ะ เราก็จะแบบว่า คือแบบเรา เอาจริงเราก็แบบเคยคิดว่าแบบ เออ เราอยากจะลองใส่กระโปรงใช่ไหม พอเขาทักขึ้นมาคือมัน เอ๊ะ หลายอย่างอะค่ะ แล้วเราก็แบบ "เออ แต่มันก็แบบน่าสนใจเหมือนกันเนาะ" ไรอย่างเงี้ย อืม ก็คือ เก็บความ คะ?
อ๋อ อา อืม แต่ถ้าพูดคำว่า ถ้าพูดคำว่าใส่กระโปรง คือกระโปรงก็มีหลายแบบอีกอะเนาะ แล้วทีเนี้ยกระโปรงใน ในความคิดของเขามันคือแบบไหนอะที่เราอยากจะให้ใส่ อะไรแบบเนี้ยเนาะ อืม
ใช่ แต่เราก็ไม่ได้ถามแล้วนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการ เอ่อ เขาเรียกไรนะ ตั้ง ตั้งขอบเขตให้เราเกิน มากเกินไปอะ เออ <chuckles> เราก็แบบว่า "กระโปรงใช่ไหม?" ไรอย่างเงี้ย ก็ได้ เพราะจริง ๆ อะเราเป็นคนชอบใส่ขาสั้นใช่เปล่าคะ ใส่แบบพวกยีนส์สั้น อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลย อา ลองเปลี่ยนเป็นแบบกระโปรงยีนส์สั้นก่อน ไรเงี้ย อืม เขาก็
อ๋อ เหมือนกดดันอะไรไป เงี้ย อ๋อ อืม อะฮะ อา ครับ อืม อา อะยังคงความเป็นยีนส์อยู่ อา โอเค
อา ใช่ ใช่ค่ะ เออ เขาก็แบบ พอวันแรกที่เขาเห็นเราอะเปลี่ยนเป็นกระโปรงใช่เปล่า เขาก็แบบ "เออ อย่างงี้แหละน่ารักดี ดูแบบเป็นผู้หญิงหน่อย" อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ
<chuckles> อุ้ย! ดี โอ๊ย อุ๊ย เนี่ยจะบอก ฟังแล้วแฮปปีไปด้วยเลยนะ แบบว่าเข้าใจฟีลเลยเนาะ เออ แฟนชม <chuckles>
อืม ไม่ แต่ แต่เราก็แบบว่า "เฮ้ย! จริงเหรอ? คือแบบแค่เปลี่ยนจากแบบกางเกง เป็นกระโปรง เราดูเป็นผู้หญิงขึ้นจริงเหรอ? เราดูน่ารักขึ้นเหรอ?" ไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะวนเวียนอยู่ในหัวกับคำถามเนี้ยค่ะ อืม
อา อืม อา แสดงว่าเรายังมีแบบว่าแอบ แอบ เอ๊ะ ๆ อยู่ใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่าเราจะเริ่มมีการปรับ แต่ก็ เอ๊ะ ๆ อยู่ อ้อ
ใช่ค่ะ อา แต่หลังจากนั้นน่ะค่ะเขาก็จะบอกว่า "เราอะควรที่จะไปซื้อกระโปรงมาใส่เพิ่มนะ" ไรอย่างเงี้ย "เพราะเนี่ยการที่แบบ" เหมือนเขาโน้มน้าวอะ พยายามโน้มน้าวว่าแบบ "ใส่กระโปรงแล้วดูดีนะ" อะไรอย่างเงี้ย อืม แบบเราอะตัวเราเองอาจ เออ เขาบอกว่าเหมือนเราอะอาจจะแบบว่าดูว่าแบบ เอ๊ย มันแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ อะ แต่สำหรับคนอื่นที่มองเราอะ เออ เขาจะดูว่า "เอ๊ย แบบมันดูดีนะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ ย อืม
แล้วแบบ อ๋อ โอ้โฮ อะฮะ อืม อา ก็เป็นไปได้ อะฮะ อืม อา แล้วแบบนี้ขอถามย้อนนิด หนึ่งนะครับ ด้วยความที่เราอะเนาะก็ชอบแต่งตัวสบาย ๆ ใช่ไหมครับ เน้น กางเกงยีนส์มาตลอดเลย กางเกงขาสั้นบ้าง อะไรบ้าง แล้วทีเนี้ยการ วันแรกอะที่เราต้องไปใส่กระโปรงยีนส์น่ะครับ โดยส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวเรา รู้สึกมั่นใจเท่ากับการใส่กางเกงยีนส์ขายาวของเราไหมอะครับ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ

โอ้ ก็นานแล้วนะ คบนานเลยนะเนี่ย อืม
ใช่ค่ะ อา เขาก็เลยบอกว่า "เธอ เราว่าเธออะ ลองไปแบบว่าเปลี่ยนไอ้นี่ได้ไหม เปลี่ยนแบบไปใส่กระโปรงได้ไหม? แบบทำตัวเหมือนผู้หญิง" เงี้ย อืม <chuckles>
โอ้ โอ้โฮ! แล้ว แล้ว <chuckles> แล้วตั้งแต่ตอนต้นไม่เคยพูดถึงกระโปรงมาก่อนเลยเนาะ โอ้ แล้วเราตกใจไหมครับเนี่ย? โฮ
ใช่ค่ะ เราก็แบบ โอ๊ย เราก็แบบ เอะ ขึ้นมาเลยไง ว่าแบบ เอ๊ะ! ยังไง เปย์แบบว่าทำไมอยู่ ๆ ถึงแบบว่าอยากให้เราอะใส่กระโปรง อะไรเงี้ย เราก็เลยไปถามเขาตรง ๆ อะค่ะ
อา อืม บันดาลใจมาจากไหนหรือเปล่า? อา
ใช่ ๆ มีแรงบันดาลใจที่แบบจากใคร อะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยไปถามเขาว่าแบบ "เออ ขอสาเหตุได้เปล่า ที่แบบ เอ่อ มัน มันเพราะอะไร ทำไมถึงว่าอยากที่จะให้เราอะเปลี่ยนการแต่งตัว" อะไรเงี้ย เขาบอกว่า ก็เนี่ยเท่าที่ดูมาอะค่ะ คือเราอะเป็นคนชอบใส่ยีนส์ แบบไม่ว่าจะแบบว่าเดต ทำกิจกรรมอะไรต่าง ๆ เนาะ กับแฟนอะ ก็คือแบบว่าใส่ยีนส์ตลอด ไม่ยีนส์สั้นก็ยีนส์ยาว อะไรอย่างเงี้ย อืม เราก็บอกว่า เออก็เราชอบของเราอะ อะไรเงี้ย อืม เขาก็บอกว่า อืม แต่บางทีอะแบบเหมือนเราก็ควรที่จะเปลี่ยนตัวเองบ้าง เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวบ้าง อะไรเงี้ย มันจะยิ่งทำให้เราอะ เหมือนแบบดูน่ารักขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็แบบมองบน <chuckles>
อืม อือฮึ อะฮะ อืม อา อือฮึ อา อุ๊ย อ๋อ อืม แหม คุณแฟนก็ <chuckles> ตอนคบกันใหม่ ๆ ไม่เห็นพูดเนาะ ต้องคบกันประมาณปีหนึ่ง ถึงจะมาพูดอะไรแบบเนี้ยเนาะ เออ แล้วตอนที่เขาพูดแบบเนี้ย เราแอบเหมือนฟีลเราแบบในใจอะครับ เรารู้สึก เอ่อ ดีใจไหมที่เขา เรา อ๋อ รู้สึกช็อกนิด ๆ <chuckles> เออ ๆ
ใช่ค่ะ เราว่ามันต้องมีอะไรค่ะ <chuckles> ใช่ ไม่ เรารู้สึกว่า มันแบบ เอ๊ มัน มันแปลกมากอะค่ะ คือแบบว่า อะ ถ้าเขาจะไม่ชอบการแต่งตัวของเรา ใช่เปล่า คบไปแบบประมาณสัก 2-3 เดือนเขาก็น่าจะแบบ เอ๊ย "เธอ ๆ ลองใส่กระโปรงให้เราดูหน่อยสิ" ไม่เคยพูด ไม่เคยแบบว่า ปริปากเรื่องการแต่งตัวของเราออกมาเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ้าว แล้วอยู่ ๆ ตอนเนี้ยแบบจะให้เราเปลี่ยนมันต้องมีสาเหตุที่มากกว่านี้สิ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อ้วน นั่นน่ะ สิ อืม อา ทีนี้เราเคยแบบลองมีแอบสืบไหมครับ? หรือว่าแอบถาม อย่างเงี้ย ถ้าถามเขาอาจจะไม่พูดตรง ๆ เนาะเรามีแบบว่าแอบไปสืบ หรือว่าไปถามเพื่อน ๆ เขา อะไรแบบเนี้ย ไหมอะครับ?